Evet, aslında son yıllarda, yani, benim hayatımda bayağı, ııı, oturmuş kimliği olan, ııı, bir şey olarak tanımlayabilirim. Çünkü sağlıklı beslenmek zorunda kaldığım, ııı, zamanlara döndü artık hayatım. Eee Tabii, uyandığımda, böyle, mozaik pasta, işte, profiterolle, kahveyle, böyle, kahvaltı yapan biriydim ben yani. Te aç kalıp acıktığımda onları, böyle, bir, "A, keyif için yiyorum ben." falan derdim.
Hı hı. Hımm. A, neden? Ha. O! <chuckles> Ha ha.
Sonra öğrendim ki bütün insülin dalgalanmaları Yani öğrenmek de değil, yani, hastanede yattım hatta. Iıı Evet, evet bayağı, eee, bir şeker hastalığı, ııı, oldu ve, ımm, hiç beklemediğim bir anda oldu Evet ve çok erken bir yaşta. Eee, ondan hemen önce, iii, çok başka bir şey için gittiğim bir testte, eee, böyle, %50'nin üzerinde bir kemik erimesi çıktı ve şoka girdim. Birkaç doktor falan.
Evet. A! Deneyimledin bire bir. Nasıl? Anlatır mısın biraz? A, çok geçmiş olsun. Hımm. Hımm. Eve A! Yüksek bir oran, değil mi? Yani normalde, hani
Ve bunlar bu arada Tabii, ben et yemem, işte, süt ürünleri falan her şeyi, böyle, ayıklayan falan biriyken sonra her şey değişti, tabii, hayatımda. Sonra çok ciddi intoleranslarım başladı çünkü bunlar bir otoimmün hastalık aynı zamanda.
Hımm. Evet. Hımm. Evet. Tabii. Aslında her şeyi değiştirdi galiba, değil mi? Hayatınla ilgili, yani, söylediğin şeyler kritik şeyler çünkü. Yani, hem şeker hastalığı hem kemik erimesi. Bunlar çok da, eee, böyle, ufak ya da göz ardı edilebilecek ki küçük hastalıklar değil. Bütün hayatını değiştirmiş olmalı diye tahmin ediyorum.
Eee Evet. Hem de nasıl, yani her şey. Tabii. Hiç değil. Hı hı. E, dolayısıyla sağlıklı beslenmek zorunda kaldım ben. Yani belki bu farkındalık oluşmayacaktı, belki böyle bilinçli olmayacaktım. Eee, ama artık şu anda hayatımda oturmuş bir sağlıklı beslenme modeli var, diyebilirim.
Hımm. Evet. Hı hı.